Мои идеи это моя работа. Я пишу сценарии, и когда я чё-то пишу, а я, естественно, ну ка я к в этом нахожусь, во всём, и и и ва можно сказать, что я варюсь, э, в этой кастрюле.
О. Мгм. <chuckles> Интересно, как.
Да, и в какой-то момент я понимаю, что мне нужно кому-то это показать, потому что, ну, как, м как говорят, глаз замылился, рука исписалась. Ну, в общем.
Так. Ага. Так всё-таки ты показываешь, но сначала боишься, а потом показываешь, да, так что ли? <chuckles>
Вот. <chuckles> Да, да, именно так. Э, понимаешь, в чем дело, страх, м см смотря кому. Потому что, например, я своей жене могу показать, я не то что не могу, я ей пока она первая, кто всегда, э, читает.
Мгм. А, как как <chuckles> как она воспринимает, можно так сразу, <chuckles> заранее <chuckles> вопросик? <chuckles> Она любит это дело? <chuckles>
Да, да. Ну, у нее нет выбора. <laughs> Это, как бы, я не не то, шт
Ага. <laughs> Подводной лодке никуда, да? <chuckles>
не то чтобы у нее есть большой выбор, да. Я так Ну-ка, читай давай. <laughs>
<laughs> Ну, это интересно, я бы тож послушала, наверно. <chuckles>
<chuckles> Ну да, чё там твой муж? Не, понимаешь, в чём дело, когда это 1 раз, ты такой: ой, интересно, а когда ты уже там 101, такой: "О, Господи, да только не это".
<chuckles> <laughs> О, надоели твои идеи, да? <laughs>
М мне тут это надо, да, тут, э, пожарить картошки. Э, п картошка Не не не.
<laughs> Не, ну, можно же <chuckles> можно же жарить картошку и, опять же ж, слушать идеи. <laughs>
Картошку? Дорогая, картошку буду жарить я сегодня. Всё окей, всё я тебя освоб э, вс э, все, э, всё на мне, сиди и читай.
<laughs> Слушай, ну, классный ты во прям какой <laughs> ценю.
А знаешь, что еще нь Да-да, а зн То есть нет, понимаешь, ради этого ты готов всё что угодно сделать. Всё что угодно. Это как будто бы
<laughs> И мусор даже вынести, да? <laughs>
Это как будто бы 8 марта. <laughs> Только й только я э, только читай.
<laughs> Хэ, эгэ. <chuckles> Ну, хорошо, ну, а какая-то есть у тебя там конкретная вот с история, когда ты боялся боялся боялся, а потом всё это как <chuckles>
Вот.
не знаю, вывалил на жену, <chuckles> и что из этого вышло из всего?
Ты знаешь